E, senin kendi stilini geliştirmek isteyen kişilere ilk ve en önemli tavsiyen ne olurdu?
Kendi stilini geliştirmek isteyen biri, ımm, bir kere kendini çok iyi tanımalı, vücudunu çok iyi tanımalı. Imm, e, stil derken tabii buna böyle sadece modayı dahil etmiyorum. Herhâlde, eee, şeyden de bahsediyorsun, hani, böyle yaşam tarzı, işte, ne bileyim, dinlediği, izlediği şeyler, değil mi? Böyle kültür, sanat vs. eğilimleri. Eee, tabii, yani, iii, kendini tanımlamalı ve kendine çok geliştirmeli. Eee, nelerden hoşlandığını, ondan sonra, işte, ne bileyim, ııı, hangi konuda, eee, geliştirebilecek şeyleri olduğunu, yeteneklerini belki de iyi bilmeli. Eee, bu önemli bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, tabii ki olabilir. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, peki, sence, mesela, günümüzdeki bazı algılar var ya, eee, ne bileyim, işte, kişinin belli bir, ımm, bedende olması, ııı, ya da kişinin, belli markaları giyiyorsa eğer daha saygın sayılması gibi şeyler. Eee, bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani, herkes bu bunlara uymak zorunda mı, yoksa uymayanlar da gayet kendine toplumda iyi bir yere yerleştirmeyi başarabilir mi?
Ih. Evet. Hı hı. Maalesef <chuckles> evet. Ya, tabii ki de değil. Ben buna asla inanmıyorum zaten. Şimdi, böyle, eee, pazarlama, eee, ve moda dünyası, eee, el ele vererek böyle kendilerine bir dünya kuruyorlar. Evet, bu çok ışıltılı bir dünya. Eee, birçok insan orada olmak istiyor ama, eee, maalesef o, eee, m marka, eee, imajlarının i ve algılarının, eee, şöyle bir, eee, olumsuz tarafı da var. Eee, senin dediğin gibi, gerçekten bütün dünyaya, eğer o kendikle kendi kurdukları dünyanın içinde olmazlarsa var olamayacaklarına dair de bir, ııı, şey veriyorlar, mesaj veriyorlar. Bu hiç doğru değil. Çünkü, yani, milyarlarca insan yaşıyor dünyada. Gerçekten, yani, emm, e kü çok farklı kültürler var, çok farklı inanışlar, resimler, renkler. Eee, dolayısıyla, hani, tek bir, eee, dünyanın ve, hani, oranın stilinin, eee, şey olması, eee, ön planda olması çok mantıklı değil, bir kere, her şeyden önce. Eee, o yüzden, evet, yani, eee, ben buna inanmıyorum. Herkes kendi stilini yansıtmakta özgür, tamamen.
Hı hı. Eve Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Aha. Peki, mesela, stil aslında farklı şekilde de algılanabilir mi? Mesela, herhangi biri, eee, yüksek bir kariyere sahipse toplumda algılanan mesela bu ne olabilir: Bir profesör olabilir ya da, ın ne bileyim, bir doktor falan. Eee, bu gibi bir insanın, emm, kıyafetine veya dış görünüşüne hiç önemli o hiç önem vermediği halde, gene de toplumda çok saygıdeğer bir yere sahip olması hakkında ne düşünüyorsun? Yani, bu bir seçim mi yoksa, eee, ikisi bir arada olunca belki de çok daha farklı şeyler mi olabilir yani?
Evet, hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Yani bu biraz komik tabii ki de. Çünkü mesela sen söyleyince aklıma geldi. Bu, aaa, işte, bazen, eee, duruşmalarda da, işte, mahkemelerde, eee, böyle sırf işte, eee, mahkûm, eee, edilecek kişi, iyi giyindiği için ve böyle, hani, ne bileyim, sessiz, sakin göründüğü için ya da, işte, böyle temiz bir yüzü olduğu için falan, eee, hâkim ona şey karar verebiliyor, hani, iyi görüntüden dolayı böyle, cezanın, eee, hafifletilmesi gibi kararlar çıkabiliyor. Ya da hatta, eee, avukatı mesela böyle giyinmesini söylüyor ki iyi bir izlenim bıraksın jüride diye. <chuckles> Belki de çok azılı bir katil yani, değil mi? Ya, bu biraz, eee, evet bu biraz insanın handikabı gerçekten yani. Hani görüntüye göre biz karar veriyoruz. Eee, o yüzden moda bu kadar önemli. O yüzden, imaj meselesi bu kadar önemli ama o içimize dair hiçbir şeyi yansıtmıyor yani. Hatta, çok gizlediğimiz noktaları da onunla örtbas etmeye çalışıyor olabiliriz yani çok, aaa, çok aldatıcı da bir tarafı var bir yandan.
Evet. Hı hı. Ah, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. <giggles> E e evet. Evet. Evet, aslında bununla ilgili, eee, duyduğum bir şeyi paylaşmak isterim. Mesela duymuştum ki, eee, aslında atıyorum saçını renkli boyayan, işte, deli dolu giyinen biri aslında tam tersine; çok sakin ve içine kapanık kişiliğini gizlemeye çalışıyor olabilir.
Tabii. Evet, çok muhafazakâr bir insan olabilir yani gerçekten bu kişi. Ya da işte böyle, ne bileyim, çok böyle, senin dediğin gibi işte, d eee, e evine bağlı, sessiz, sakin. Belki de onun sadece hani ruhudur ve o şekilde yansıtmak istemiştir. Bu gerçekten karakterine, kişilik özelliğine ve yani, eee, doğrularına işaret etmez kesinlikle evet.
Evet, bu doğru olabilir. Hı hı. Eee, peki, mesela, emm, stilin gerçekten kendi kişiliğini yansıtması insanda özgüveni etkiler mi?
Eee, öz güveni, e, yani, ııı, başk ya, insanın kendine olan öz güveninden bahsediyorsun, değil mi?
Evet, evet, mesela o gün diyelim ki, eee, çok, bir kadın o gün çok seksi hissediyordur ve içine giydiği iç çamaşırlar onu o gün daha öz güvenli hissettirebilir.
Hı hı. Tabii, tabii, tabii, tabii. Böyle bir tarafı var zaten. Zaten biraz da, yani bu, uuu, bu tuzaklar bu şekilde kuruluyor, yani, öyle bir, eee, ışıltılı bir dünya yaratıyorlar ki başta da söylediğim gibi, eee, işte, o kıyafetler onlara özgürlük hissi veriyor. İşte, ben bunu giyiyorum ve ben çok özelim hissini veren aslında, yani, ürünler, eee, ya ya da verdiği düşündürtülen diyeyim, yani. Eee, ya da, işte, eee, aslında, yani, şu bir kriter olmalı, insan aynaya baktığında kendisini güzel görüyor mu? Gerçekten o ürünlere ihtiyacı olmadan da pazardan aldığı bir, <chuckles> eee, atıyorum e iç çamaşır örneğini verdiğin için söylüyorum. Pazardan aldığı bir, eee, sütyen ya da, işte, iç çamaşırla da kendini çok iyi hissedebiliyorsa bence hiçbir problem yok, yani. Eee, önemli olan oradaki kriter i insanın nasıl hissettiği.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, belki de, emm Evet, ııı, doğru olabilir söylediklerin. Belki de şey de olabilir mesela kişi aynaya baktığında, eee, senin de dediğin gibi kendinde gördüğü bir kusuru kapatmak için de belli bir ürünü kullanıyor olabilir. Ürünün maddi değerinden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Mesela bir ki bir kadının mesela göğüsleri küçükse onu daha büyük göstermek için, eee, push up denilen, eee, o ürünleri kullanıyor olabilir mesela destekleyici.
Olabilir, tabii. Hı hı. Tabii. Hıı, tabii, tabii evet. Yani, o mutlu oluyorsa hiçbir problem yok bence. Hı hı.
Hıh. Evet, ııı, aslında, ımm, stilden gelen şey sadece kıyafet değil ya! Zaten şu anda plastik cerrahi de belki stilin içine konabilir, eee, düşündüğümüz zaman. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Mesela plastik cerrahi veya fiziksel olarak kadınların, ımm, yapay yöntemlere başvurmaları, sadece toplumda mesela güzellik algısına uyabilmek için.
Evet, tabii, tabii, tabii, hı hı. Hı hı. Emm, yani, eee, aslında onun biraz daha kökeni derin diye düşünüyorum. Şimdi, eee, kimse böyle, eee, ımm ımm, kendinden mutluysa a sırf oradaki kurallara uyuyayım diye bir değişikliğe gitmez. Zaten, eee, o kadar, eee, sinsi bir şekilde giriyor ki böyle beynimize bu algılar, eee, bize, eee, normalde, hani, kötü görünmeyenin, hani, olağan, ııı, olabilecek bir, ııı, norm ımm ımm, normallikte olan şeylerin bile aslında kötü olabileceği düşündürtülüyor. İşte bu kısmı tehlikeli biraz. Eee, bu aralar bu hatta biraz böyle haddini aşmış gibi bu durum. Çünkü böyle çok normal, eee, burunlara, çok böyle gerçekten normal, hani, hatta güzel denilebilecek, yani, vücut organlarına sahip insanlar daha da iyi olduğunu düşünerek, eee, bazı, eee, işlemler görüyor. Emm, yani, evet, bu konuda biraz, ııı, artık böyle sadece algıyla dönüyor bu iş ve tehlikeli bir boyutta. Ama tabii ki, hani pardon, çok böyle hayatını tehdit eden bir şeyse, plastik cerrahi zaten başlangıç noktası o. Gerçekten böyle savaşta elini kolunu kaybeden, uzuvlarını organlarını kaybeden insanlara uygulanmaya başlamış ve olumlu sonuçlar anılmış. Gerçekten böyle bir problemi varsa bir insanın neden olmasın yani? O onu çok daha mutlu edecektir. Hı hı.
Hı hı. Evet. Hı hı. I hı. Hı hı. Evet. Evet, mesela Hı hı. Evet. Tabii ki. Hı hı. O tabii ki farklı bir, eee, sebep ama, eee, konuştuğumuz yerden bakarsak, hani, sadece kişinin stili ve öz güvenini geliştirmek için, eee, plastik cerrahiye başvuruyor olması aslında kişilerin birazcık da fiziksel olarak birbirlerine benzemelerine de sebep oluyor ya. Eee, ve kişiler birbirine benzedikleri zaman aslında stillerin özgünlüğü de azalmış olmuyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsun?
Evet. Maalesef, evet. Hı hı. Hı hı. Eee, e, tabii, yani, eee, az önce de bahsettiğim nokta oydu zaten. Tek tip prototip bir dünya yaratıldığında, eee, herkes orada olmak isteyince bu sefer de gerçekten renkler tek tip renge dönüyor. Eee, stiller, eee, tek tip bir stile dönüşüyor ama gerçekten dünyada kaç milyar insan var, bu kaç milyar parmak izi ve, hani, özgünlük demek bir yandan da. Farklı kültürler var, farklı inanışlar, renkler, sesler, tatlar. Eee, dolayısıyla yani, eee, hatta her insanın kendine özgü bir stili olmalı bile diyebiliriz. Yani bu kadar böyle, emm, cesur bir iddiada bile bulunabiliriz. O yüzden bunun böyle çok küçük bir dünyaya sıkıştırılması tabii ki de mantıksız bir kere her şeyden önce.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, belki de baktığımız zaman mesela moda olan şeyler veya bize sunulan, eee, o seneki ürünler diyelim, eee, bunların belki de hangisini kabul edeceğimiz bizim stilimizi belirleyen şey. Yani eğer her sunulanı alıp üzerimize geçirirsek zaten hepimiz senin de dediğin gibi aslında çok tekdüzeleşmiş oluyoruz ve toplumun belki de büyük oranındaki problemlerden biri bu. Herkes çok tekdüze ve onun içine giremeyenlerin birçoğu da oraya girebilmek için kendini değiştirmenin yollarını arıyor.
Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Iıı. Tabii, hı hı. Aynen öyle. Ya da şey olarak bile renk olarak bile tek çok düze mesela ben bazen böyle bir iş çıkışında, eee, şeyde otobüsteki insanlara bakıyorum. Herkesin montu ya kahverengi ya lacivert ya siyah. Gerçekten başka renk yok, yani. Ya da gri, işte, bazen arada böyle. Yani, bir pembe, bir mavi. <chuckles> Ya, bence bir de erkekler de giyebilmeli bu renkleri. Zaten bir kere erkeklerden de alıkonuluyor bu tarz renkler, hani, böyle gaha daha, ııı, kadınlığa yakıştırılan renkler ama, yani, ne alakası var aslında yani? Herkes istediği rengi seçebilmeli.
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, aslında değişik bir noktaya parmak bastın. Yani, çocukluktan beri gelen bazı şeyler de var mesela. İşte, kızlar pembe giyer, erkekler mavi giyer gibi bazı şeyler de ister istemez beynimize işlenmiş oluyor ve modanın ı getirdiği trendler ne kadar bunu değiştirmeye çalışsa bile çünkü yani modayla birlikte, atıyorum, erkek artık aslında pembe gömlek de giyiyor. Ama toplumların büyük bir kısmında bunu yapan erkek komik karşılanabiliyor hâlâ.
Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Evet, aynen öyle. Tabii, yani, bu tarz şeylerin de kültürel, eee, nüanslara saygı duyması lazım kesinlikle. Emm, yani, eee, sa saygı duyması derken, eee, bunun aslında çok daha yavaş değişebilecek bir alan olduğunu kabul etmesi lazım anlamında söyledim. Eee, ama, işte, evet, yani, bu tarz böyle ön yargılar olmasa mesela, eee, birçok insan kendi stilini da çok daha rahat bulabilir, çok daha özgür giyinebilir. Eee, evet, bu baskılar var.
Evet. Hı hı. Evet. Peki mesela özgür giyinmekten bahsediyorsun. Sana göre özgür giyinmenin sırı sınırları ne olabilir? Yani, çünkü, mesela, bazı, hani, hep deriz ya özgürlük başkasının özgürlüğünü kısıtladığın yerde biter. Eee, peki stil konusunda böyle bir, eee, sınır var mı mesela? Kişi atıyorum çok mini giydiği zaman, başkasına bir zararı olabilir mi? Ya da sen ne düşünüyorsun?
Hı. Evet. Hı hı. Hımm. Eee, ben bu arada özgür giyinmek derken, asla, hani, böyle çok açık giyinmek, dekolte bırakmak, ya, öyle bir şeyden kastederek söylemedim. Tabii o da olabilir, yani, neden olmasın. Eee, ama, hani, eee, özgürlük eşittir odur gibi bir, ııı, denklem kurmuyorum en azından. Özgür giyinmek bence zaten, eee, kişinin kendinde güzel gördüğü, yakıştırdığı, bir şekilde ruhunu yansıttığını düşündüğü, yani, bir şey bile olabilir, bir böyle, hani, yakasına taktığı bir fular bile olabilir hiç fark etmez. Emm, kendi stilini geliştirdiği dolayısıyla diyeyim yani bir, eee, stil oturtmak, ııı, olabilir, yani, o kişi açısından. Eee, evet, kısa giyinmek de neden olmasın yani, eee, eğer böyle gerçekten, eee, yani, kendini iyi hissediyorsa o kıyafet içinde, yani, az önce söylediğim kriter bunun için de geçerli. Önemli olan kişinin kendini çok iyi hissetmesi. Şimdi birinin saçını, işte, pembe yapması ya da böyle mini etek giymesi benim özgürlüğümü nasıl, ııı, kısıtlayabilir ki? Yani ben bunda bir mantık, eee, göremiyorum. O yüzden dediğin doğru evet, bir başkasının özgürlüğü orada biter ama, eee, kişinin kendini böyle, eee, ifade etmesi, e kıyafetleriyle asla benim özgürlüğümü kısıtlayacak bir şey değil yani. Kimsenin hatta.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Peki gene tekrar buradan yola çıkarsak eğer, eee, dinlerin mesela, eee, dini inançların getirdiği bazı, ımm, gereklilikler diyelim ya da, ııı, bazı formlar var mesela ve bu stili de ister istemez etkileyebiliyor. Günümüzde mesela bu Türkiye'deki f türban tartışmalarıyla ilgili olabilir gibi şeyler. Eee, sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Mesela, eee, din dinlerin, eee, stili etkilemesi konusunda veya, eee, türban kullanan bir insan gerçekten kendi stilini hâlâ yansıtabilir mi yoksa belki de bunlardan sıyrılması mı gerekir? Eee, bu gibi formlar yanlış mıdır, doğru mudur? Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
Hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, yani, bu benim de böyle zaman zaman üzerine düşündüğüm bir konu. Teşekkür ederim sorduğun için. Eee, ben bu konuda şöyle düşünüyorum zaten, hani, o dinin, iii, inanışı ya da öğretisi gereği bir, eee, bazı kurallar çerçevesinde davranmak ve giyinmek zorunda o insanlar. Ama o çerçevenin içinde bile ne kadar özgür hareket edebiliyorlarsa o kadar iyi. Eee, moda da bazen bunu sağlıyor o insanlara. Yani, e, öyle farklı üretimler var ki evet mesela atıyorum bir kadının, ııı, saçını kapatması gerekiyor, inanışı gereği ama, eee, çok da şık durabiliyor, yani, o taktığı şey. Renkleri çok farklı olabiliyor. En azından, benim bildiğim kadarıyla bu renk ya da işte, ııı, stil konusunda bir, ııı, kısıtlama yok <giggles> dinlerde. O yüzden hani, dininin elverdiği ölçüde bence istediği, iii, ni yapmakta özgür olması güzel bir şey.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Iıı, yani, aslında, ııı, başta da bahsettiğimiz gibi moda belki bizi bir yerde, hani, tekdüzeleştiriyor olabilir ama eğer biz ne almayı bilirsek, eee, yani, ne alacağımızı bilirsek, belki de sıradanlıktan da çık Evet.
Hımm. Çok güzel örnekler de sunuyor. Tabii tabii. Kesinlikle öyle. Mesela yani o İspanyol paça pantolonlar, o böyle farklı çeşit fularlar gerçekten ya, moda olarak değil de, ben bu, hani, tekstil üretimi ve böyle, eee, ne kadar farklı çeşit ürün olabildiği konusunda çok şanslı olduğumuzu hissediyorum. Moda, evet bi biraz bir anlayış da getiriyor işin içine. Yani, orada biraz işler karışıyor ama, eee, bu böyle ürün çeşitliliği konusunda çok şanslıyız bence.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Eee, ben görüşlerini paylaştığın için sana çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim, eee, soruların için. Gerçekten çok çarpıcı ve böyle benim de, eee, beni de düşündürten sorulardı. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.